Secondo me sì, ehm, secondo me secondo me sì, ma perché e se tu apri l' Home Banking, okay, ehm, cioè, hai comunque tutto il tuo saldo; poi, <clicks tongue> uhm, sai le spese che hai, ehm, la mia banca per esempio i pagamenti ricorrenti me li me li segna tutti in una sezione dedicata, ehm, poi per esempio ha una funzione stupidissima, ehm, che è tipo quello di arrotondarmi i pagamenti, e me li mette in un salvadanaio.
Sì. Okay. Ah che bello, no certo certo, co conosco quel quella modalità.
Eh, queste qua son son tutte piccolezze, che magari con i contanti non puoi fare automaticamente, cioè son tutte automazioni. Poi il fatto di di sapere quali sono le categorie in cui spendo m maggior soldi, ehm, non lo so, uhm, quanti me ne sono entrati e quanti me ne sono usciti, solitamente la seconda voce supera la prima; e <chuckles> cioè, c c'è proprio tutto, uhm. Esatto, cioè quindi c'è, secondo me, tutto un mondo di, ehm, di funzionalità
Hai ragione. <laughs> Certo, una cosa normale poi. <chuckles> Di gestione di report, poi anche.
Esatto, cioè, mhmm, è proprio tutto, ehm, oddio come se sembrasse tutto più più completo, ecco.
Certo. Ma poi anche la semplice cosa, no, di magari per esempio, no, mi stavi parlando, tu frequenti molto le stazioni e eccetera, questi posti qui. Oltre che magari ad essere più sicuro, quando effettui i pagamenti, ti può anche essere più comodo, magari, ehm, non hai tempo, ti stai sbrigando, tiri fuori il telefono, se paghi direttamente con le carte salvate sul telefono, poi oppure proprio la carta, senza che stai lì a cercare i soldi cash, a contare.
Sì. Sì. Ah beh, sì, quello è comodissimo, cioè io la carta ce l'ho salvata sull'Apple Watch. E c e praticamente
Ah, okay, quindi addirittura neanche de devi tirare il telefono fuori.
Sì, è a portata di polso. Conosco dei miei amici, ehm, che hanno, mhmm, ehm, praticamente dei degli anelli smart, d questi non ne non ne non non ne non ne conoscevo, cioè non ne ignoravo l'esistenza, però loro possono pagare addirittura con l'anello.
Sì. Wow, no, veramente molto interessante, poi sicuramente anche un po' scioccante, fa anche effetto a alle persone che magari non se l'aspettano, perché non è una cosa molto, molto comune ancora, questa degli anelli.
Sì. No, non non è assolutamente comune, s cioè sono sono prodotti che sono usciti da pochissimo; io sapevo che si limitavano semplicemente a, ehm, tener conto di quello che facevi, di quello che succedeva e di tutte 'ste cose qua, invece tu effettivamente poi ci puoi mettere la carta sopra, e e ci puoi pagare.
Esa